Ừm, tất nhiên rồi, đối với cái việc, ờ ừm, con người cũng là cái tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường đi, thì, à, chính con người cũng sẽ là những người mà, à, cùng nhau chung tay là khắc phục cái tình trạng đó, bằng cái cách là, à, bản thân mình ấy, thì sẽ giảm thiểu cái, a, việc là sử dụng cái túi ni-lông chẳng hạn, hoặc là, ờ, cốc nhựa dùng 1 lần. Đúng rồi, sẽ, ơ, bớt được nhiều đấy.
Yeah, chính Ờ, túi ni-lông. Ừm, thế thì Túi ni-lông và cốc nhựa dùng một lần đó chính là những cái, a, rác thải nhựa. Thế thì khi mà bạn, à, quan tâm đến cái chuyện mà, ờ, ờ, vấn đề về rác thải nhựa này á, thì, ờ, khi mà bạn bắt đầu làm ờ, ứng dụng những cái, ơ, quan tâm đó vào trong cái công việc hàng ngày thì bạn đã bắt đầu như thế nào?
Ừm. Ờ, ứng dụng cái việc giảm rác thải nhựa vào trong công việc ấy, thì đầu tiên nha cái công việc của mình, ờ, nó không liên quan gì đến rác thải nhựa lắm, nhưng mà khi mà mọi người, kiểu, ờ, order đồ uống chẳng hạn, ừ, nó thường hay sử dụng những cái như, kiểu là, cốc trà chanh ấy, thường hay sử dụng cái cốc nhựa mỏng dùng một lần này, với lại là những cái túi ni-lông ở chợ ấy thì đấy, mình sẽ bắt đầu mình đổi sang túi vải ấy, đấy.
À, ra là như thế. À. À, cốc nhựa dùng 1 lần. Đó là Ừm, thế thì khi mà bạn đổi sang túi vải như vậy á thì có cái, a, ờ, sự thay đổi nào trong hành vi của bạn, ờ, khi mà mỗi một khi mà bạn đi, ơ, mua sắm đồ không?
Ừm, tất nhiên rồi, tại vì là khi mà mình đi mua sắm đồ thì mình có, ừm, giơ cái túi vải của mình ra và nhờ họ là, à, bỏ thức ăn vào. Nhưng mà đôi khi nhá nó sẽ phản tác dụng, có có nghĩa là người ta, cái người bán ấy, người người ta sẽ quen sử dụng túi ni-lông ấy, có nghĩa là, à, mình đã giơ túi vải ra rồi nhưng mà người ta vẫn lồng thêm túi ni-lông rồi người ta mới đút vào cho mình. rác nên mình rất là khó chịu luôn ấy.
<chuckles> Ra là thế. Ồ, vậy á hả? Phản tác dụng. Đúng rồi. <laughs> À, à, thế thì, ờ, những khi đó thì bạn bạn rất là khó chịu như vậy thì bạn đã phản ứng với người bán như thế nào?

Thực ra thì, à, trong quá trình sinh hoạt mình có giảm thải bằng cái cách là, à, mình tận dụng lại. Ví dụ nhé, những chai nhựa hoặc là những cái can nước giặt ấy, mình cắt ra này, xong rồi mình sẽ sử dụng thành những cái giỏ treo đồ hoặc là dùng để trồng cây ấy, đấy, cho nên là mình sẽ sử dụng lại những cái nhựa đó. Hoặc là mình sẽ phân loại rác ra cẩn thận rồi mình mới mang đi vứt đấy, để cho các cô lao công cô dùng những cái chai nhựa đấy, cô mang đi bán đồng nát chẳng hạn.
À, bạn tự phân loại luôn á hả? Ờ, rất đúng không? Ừm, ừm, tức là bạn sẽ không chỉ là bạn sẽ giảm th cái việc là sử dụng, ờ, ly nhựa rồi, ờ, ờ, túi nhựa, mà bạn sẽ còn tái chế lại những cái sản phẩm từ nhựa, đúng hông? Thì, ờ, cái việc đó ban đầu khi mà bạn làm á bạn có cảm thấy nó khó khăn hông?
Ừm. Đúng rồi đấy. Thực ra thì, à, bản thân mình cũng không khéo tay cho lắm, khi mà mình bắt đầu mình cắt những cái chai nhựa đó ra để làm cốc, làm chậu các thứ này, thì mình rất là sợ bị đứt tay. Với lại là mình cũng ngại là phân loại chai nhựa ra ấy, ừm, nên là, ờ, đôi khi là mình cảm giác, ôi giời, để linh tinh cũng được, nhưng mà mình cảm thấy là như thế thì mất công các cô lại bới ra, thế là mình lại tự tay mình phân loại, thì cũng thấy làm quen rồi thì nó cũng dễ dàng thôi.
À, là vậy á hả? Wow! Đúng rồi đó, cũng khó ha. Ừm. <laughs> Ờ, chính xác đó. Ờ, vậy là khi mà bạn làm quen rồi thì bạn có không có cảm thấy phiền nữa, phải hông? Ờ, cảm thấy nó thành thói quen của bạn. Thế thì, ờ, bây giờ bạn có cái mẹo nào để mà bạn có thể duy trì được những cái thói quen này một cách lâu dài hơn hông?
Ừm, đúng như vậy. Ừm. Thực ra thì để duy trì nó lâu dài ấy cũng không phải là khó đâu. Chỉ cần mình nghĩ là, à, cái việc này nó tốt thì nói chung là bên trong mình sẽ có một cái động lực gì đó. Và mình cảm thấy là khi mà mình tái chế những cái đồ vật này ấy, ờ, mình nhận được lời khen khi mà bạn bè đến nhà là "Ôi, khéo tay thế! Sao lại làm những cái món đồ này nó đáng yêu này? Trồng cây vào đây sen đá rất là xinh đấy." Đấy, thì mọi người cũng động viên mình, nên là mình cũng cảm thấy là vui hơn.
À, đúng rồi. <laughs> Cái sự công nhận nhất định, ừm. Yeah. Thế thì đó là những cái thói quen của cá nhân bạn, đúng hông? Bây giờ khi mà bạn nhìn ra một cái không gian nó rộng hơn, một cái, ờ, sự vĩ mô hơn thì, ờ, theo bạn cái thách thức lớn nhất khi mà mọi người muốn giảm thải rác nhựa ở Việt Nam đó là gì?